ماشي.
واخد بالك، فهو طول عمره في الفساد، طيب لمّا بقى وزير بقى فساد أكتر. طول عمره فاسد هو ال الفساد في دمه.
بقى عنده آه، بقى عنده صلاحيات أو إمكانيات أكبر عشان ي يَفسَد بطريقة أكبر يعني.
بالضبط، بالضبط، فاشمعنى بقى المُخرِج خ وضّح لنا كده إن هو عرِف ينام في المسجد، وعرِف ينام في السجن، طيب أنا لو سألتك، يعني مكان الناس الفاسدين فين؟
إمم. قُل لي أنت.
واحد واحد فاسد مكانه السجن.
مثلًا.
ما هو دخل السجن، إ ده مكانه الحقيقي، فعرف ينام، استريَّح. حلو، طيب مكان مكان المغفرة الذنوب إيه؟
ماشي.
المسجد، الجامع، دخَل الجامع وعرِف ينام، فده مشهد مشهدين، ال الواحد عبقري كده وفاهم أفلام، يعرف إيه، يوصل الرسالة الفلسفية.
الجامع. آه. أنا عايز أعرف هو هو هو جاوبك عليها إزاي؟ الفيلم، جاوبك عليها إزاي؟ والّا أحمد زكي جاوب جاوب عليها مباشر إزاي؟
أنا أ أ أنا طبعًا ما حسّيتش بيها، بس أمّا اتفرّجت عليه مَرّة و2 و3، بدأت بقى أفكر بقى بعمق، ما أنا برضه عندي خبرة برضه في الأفلام م ما أنا باشوف أفلام من صغري.
يعني يعني أنا ما أنا سألتَك، ما أنا سألتَك. لا، لأ أنا باين عليك بس أنا سألتَك، قُلت لَك الفيلم اللي أداك الإجابة، والّا أنت استشفيتها كده واستنتجها، فأنت قُلت لي الفيلم جاوبني.
لأ أ أ أ أنا لوحدي بصراحة استفش يعني أنا لوحدي كده ف يعني مع تركيزي وكده، عرفت إن أنا أ أوصل للمعلومة دي.
لأ. ده جميل، يعني أنت بتقول هو نام في المكانين دُول؟
ولمّا رُحت قريت عن الفيلم بقى والنقاد، آه، برضه أكدّوا لي بقى المعلومة اللي أنا وصِلت لها دي.

تمام. بُص، هو طبعًا في الفيلم طبعًا آآ ده هو بقى كان وزير بالغلط ومش عارف إيه والكلام ده، بس بعد ما بقى وزير وبتاع، ما كانش بيعرف ينام، كان بييجي له كوابيس. تمام.
إمم. آه. هو ثواني بس، يعني إيه وزير غلط؟ في حاجة اسمها وزير غلط؟
آه. يمكن آه. يمكن ما آه. هو بُص، هو في أول أول مشهد في الفيلم، هييجي له تليفون من مكتب ال رئيس الوُزَرا، هيقول له: "أنت أنت أنت اسمك،" كذا، هو طبعًا كان اسمه رأفَت رُستُم في الفيلم.
إمم. ماشي.
أنت ر أنت الدكتور رأفَت رُستُم، هو أصلًا دكتور جامعي حاجة زي كده، بس فاسد.
آه.
قال له: "هو أنت الدكتور رأ آآ رأفت رُستم؟" قال له: "آه." قال له: "أنت معانا في الوزارة الجديدة." كلمتين كده وِرَد غَطاه. هو طبعًا راح بقى الميعاد راح الميعاد عشان يحلف اليمين بقى قُدّام رئيس الجمهورية. فأول ما رئيس الوُزَرا شافه، هو طبعًا اللي كلّمه كان سكرتير رئيس الوُزَرا، فأول ما رئيس الوُزَرا شافه، قال له: "مين ده؟" قال له: "ما هو ده الدكتور رأفت رُستُم اللي أنت قُلت لي أكلّمه." قال لي لأ هو قال له: "لأ، مش هو ده مش قصدي على رف على رأفت رُستُم ده، أنا قصدي على رأفت رُستُم تاني."
بس كده، آه. إمم. إيه ده، إزاي ده؟
فالسكرتير راح له قال له قال له: "أنا آسف أنا آسف ج"
أيوه، أيوه. يعني في 2 في 2 رأفت رُستُم، في 2 رأفت رُستُم. هو قال له كلّم واحد آآ هيرشّحه لوزارة معيّنة، فراح هو مكلّم الشخص التاني الفاسد اللي هو الدكتور جامعي ما لوش أصلًا علاقة بالعالم السياسي، تقصد كده صح؟
آه. في ال آه. يعني بالضبط.
ماشي وبعدين؟
ف فالسكرتير راح له كده قال له: "بُص، آآ للأسف في غلطة،" وبتاع. فقال له: "حاضر أسحب نفسي كده من غير بقى ما الناس تشوفني،" بتاع. فقال له: "لأ، طب استنى كده لحظة." فقام راح تاني لرئيس الوِزَرا قال له: "بُص فاضل 5 دقايق و و وهييجي رئيس الجمهورية، لو هو عرف الغلطة اللي أنت عملتها دي ممكن يشيلك أنت كرئيس الوُزَرا أصلًا." فطبعًا بَص له بقرف كده، بَص بقى قال له
م ده السكرتير السكرتير اللي بيقول له والّا ال الوزير رأفت رُستُم ده الج أو اللي لسّه ما بقاش وزير؟
لا، لا السكرتير اللي بيق السكرتير اللي راح يكلّم رئيس الوُزرا.

هيقتله عشان هو صندوق أسراره، وهو خايف مثلًا بعد ما يمشي من الوزارة ي ي يكون دي آه.
صندوق أسراره. لأ آه. لأ هو خايف أصلًا إن هو بسبب إنه إن هو أصل أصل برضه <tsk> أصل برضه في كده ناس كده بيقعدوا كتير في الوزارة، فهو زي ما تقول هو الفيلم ده اتعمل أيام ما كان إيه، الوزرا كانوا بيكمّلوا فترة كبيرة، مش زي النهاردة مثلًا.
آه. هو عايز يحافظ على على منصِبُه أطول فترة مُمكنة، تقصد كده صح؟
منصِبُه أطول فترة و وآه وفساد وبتاع، فالمساعد بتاعه فعلًا كانوا وصندوق أسراره بطريقة رهيبة جدًا.
آه، آه. هو هو خايف يكون ده نقطة ضعفه في وقت من الأوقات.
بالضبط. فهو هيقتله بقي، هيقتله
فقال لك نخلص أتغدّى بيه قبل ما يتعشّى بيّا.
بالضبط. طبعًا مشهد صَعب جدًا، جدًا وفعلًا
هي دي كانت خاتمة الفيلم يعني؟
<tsk> خاتمة الفيلم بقى آآ آه، متهيّأ لي ده المشهد الأخير بقى اللي هو القوي بعد كده بقى هيبقى هيقفل على إن هو مثلًا آآ مش عارف هيتشال والّا <tsk> مش فاكر والله المشهد النهائي عشان أنا ركِّزت أوي في المشهد ده، مش فاكر إيه اللي بعده بصراحة. أصل أنا شُفته من زمان برضه.
أيوه، أيوه. أنت تنصح أي حد طبعًا يتفرّج عليه صح؟ تنصح الناس تتفرّج عليه والّا لأ؟
طبعًا، طبعًا، طبعًا. طبعًا. وبالذات الناس اللي بتحب أحمد زكي وأحمد زكي بدَّع في الفيلم ده.
لأ جميل. أنت باين عليك باين عليك عندك ثقافة كبيرة في الأفلام، يعني أنا بصراحة استمتعت جدًا. ربنا يخلّيك أنا استمتعت، نتكلّم بقى قريّب تاني.
والله بدَّع، بدَّع <laughs> ربنا يخلّيك. أكيد طبعًا. أنا برضه يعني استمتعت بالكلام معاك وطبعًا أتمنّى أسمعك تاني قريّب يعني.
حبيبي. حبيبي، ربِّنا يخلّيك، مع السلامة.